Eee, bir de bazen böyle şeyler insanın içinden geliyor, farkında olmadan. Çünkü ben bu dediğin şeyi Mesela, hani, mahalle ortamında, atıyorum şeyde böyle uzun süredir tanıdığım kişileri, eee, ki ben mesela yurt dışında yaşadığım için o eski ortamımdaki kişileri göremiyorum. E, öyle de olduğu için bazen böyle annemle, işte, görüntülü konuşurken, eee, atıyorum o an yanında komşu vardır, komşuyu gösterir bana. Hemen oradan bir iltifat patlatıyorum, diyorum ki a işte, eee, "Teyze çok güzelleşmişsin ya, sana ne oldu, sen bir gençlik iksiri falan mı buldun?" diyorum. E, o kadının suratındaki gülümsemeyi bir görsen, hani, o da biliyor sonuçta yaşlandığını. Ya, benim küçücükken, yani, okula gittiğim, sırt çantalı hâllerimi gören kişiler, eee, yani şu an, eee, ben yurt dışına taşınmış, kaç yaşına gelmiş bir genç olarak görüyor. O da farkında mesela, yaşlandığının bilincinde ama ona bunu söylemen, ya diyor ki "Ya, gerçekten böyle mi acaba?" gibi bir hissiyatını oluşturması bile ya da o anlık sadece bir gülümseme bile insana yetiyor diye düşünüyorum ya, ve ben böyle şeyleri genelde böyle biraz yakın olduklarıma yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bazen bazı insanlarda ters de tepebildiğini düşünüyorum, bazı şekilde. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Hiç, ya böyle ters teptiği oldu mu bu, eee, şey yaptığının? Hı hı.
Hı hı. Tabii, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, harika. Doğru, doğru. Hı hı. Evet. Evet. E, çok güzel. Hı hı. Hoşuna gitmiyor mu? Evet, tabii. He. Evet. I hı. Evet. He he, uzağa gitmiş. Evet, doğru. Doğru. Tabii. Evet. Tabii ya. Evet. Yo, kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. A, anladım. Yani, evet. O! Ters tep Ya, ters teptiği oldu mu? Ya, ne bileyim olmadı, galiba beni de Yani, şimdi şey hakikaten zor, hani toplu taşımaya gittin girdin ve birine, "A, bugün kıyafetiniz çok güzel." <tsk> Şimdi o biraz yanlış anlaşılabilecek bir şey. Hani orada da Ha, sen kötü bir niyetle söylemesen bile, eee, hani toplum, işte, şu, bu yanlış anlaşılabilecek bir şey ama onun haricinde, eee, sanırım yok ya, sanırım ben de, böyle, hiç bilmediğim yabancı birine yapmadım ama şey olur, mesela toplu taşımaya bineceksin, birini bekliyorsun, bir şey bekliyorsun. İşte, böyle, yan yana durmuşsunuz, ı te genellikle hemcinsin oluyor hani, eee, iii, karşı cinsten birine bazen s dediğim gibi, hani, ı son olaylar, şu, bu yanlış anlaşılabilir. Hani, şey demiştim ama, "A, bu ayakkabılar çok güzelmiş ya, nereden aldın?" işte, "Bu ayakkabılar şunlar mı?" işte, "Kıyafet iyiymiş." falan, öyle şeyler. "Bu telefon" ne bileyim, işte, "şu model mi? A, nasıl bir şey?" Hani böyle küçük şeyler de biraz şey oluyor ya, karşı taraftaki insana, ha, ben dikkat çektim, işte, bak ben varım, birileri benimle ilgilendi. O hissi de veriyor. E, sen de biraz sosyalleşme, eee, ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Yani kazan kazan ilişkisi gibi oluyor bir yerde.
Evet. Tabii. Hı hı. Hı hı. Ya, tabii ki. Tabii ki, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.